Che non non è, mhmm
No. Mh.
non è, insomma, una cosa che che che che li aggrada che li aggrada, no, e
È eccessi quello è eccessivo. Mh. No, mamma mia. No, no. No preferisco qua, assolutamente <chuckles> No.
Eh, sì. Eh, sì, sì, è vero, vero, verissimo, assolutamente.
Se mi inibiscono così, no preferisco stare qui, guarda, assolutamente.
E niente. Mh-mh. E, senti invece quando c'è qualcuno magari che che, mhmm che hai appena conosciuto, no, e però vedi che che
Mh. No, vabbè, adesso non mi vado ad abbracciare qualcuno che che
<chuckles> No, no, però magari come come co co come cerchi di di mhmm, come dire di di di accelerare questa connessione, no, di di, mhmm
No, ma io sono di mio molto mhmm, molto sorridente, molto accogliente di mio, generalmente con le persone. Molto coccolosa, molto coccolosa sono.
Eh, sì. Eh, sì che poi il sorriso il sorri il il sorriso è fondamentale, no, quando ti avvicini, insomma, a perso Io vedo che con il sorriso, cioè, si abbassano le difese, no, per esempio mi viene mi viene in mente quando mhmm, quando vado che ne so in qualche ufficio, no, tipo che ne so le poste, no, dove quelli dove quelli so' abituati a gente tipo a degli animali veramente, che gli ha co' tutto il rispetto per gli animali, no, e quando quando ti ti presenti con educazione, con un bel sorriso, vedi proprio cioè, rimangono a attoniti, no, e se c'è poi se magari è anche un po' diffi anche un po' difficile la cosa ti cercano, insomma, di di dare il massimo per a per aiutarti. Eh, sì. Eh, sì.
Erto. Eh, beh sì. Assolutamente sì, perché Sì, mamma mia le poste. <chuckles> <chuckles> Sì, sì, sì. No è vero, fun funziona di più. Di venirti più incontro, sì li predisponi meglio. Ma io dico le persone in generale, poi se io incontro una persona maleducata, vabbè, me la tengo così, per il poco tempo che ci devo avere a che fare, e
Ce certo. Eh, certo, il problema il problema il problema è loro, eh. Il problema è loro se sono maleducati, non non i
Sì, no, nel senso me la tengo così per il poco tempo in cui devo averci a che fare lascio perdere, però di mio sono sono educata e sorridente, quindi, comunque
Certo. Ah, io pure. Io pure, io pure, sono assolutamente
Mh.
Ciao, ciao.
Cer Ciao, grazie mi